Мгм.
Как тебе такой совет?
А, м. Я думаю, что, э, не то, чтобы сравнивать себя с, э, известными людьми, но поучиться у них стоит, потому что не зря же они достигли каких-то определенных высот в своей жизни и не позволили, эм, закопать свои таланты в потоке вот этих, э, каких-то мелких требований. Ведь если говорить обо мне, наверное же, я могла бы двинуться как-то дальше и выше, если бы меня не тащила вниз вот эта проблема, да, что я, э, 1000 дел делаю сама, никому да, никому ничего не отдаю. Ну, да, ты права, надо посмотреть. Э, я поищу в интернете их биографии, эти книги
Совершенно верно. Мгм. Да.
и обязательно прочту.
Да, это Александо Свияш, да, это не биография, это прям вот советы. Советы, вот, как жить лучшей жизнью, там, избавиться от идеализации. Об от Стив Джобс, там просто описано, вот, прогресс компании Microsoft и Apple, то есть, как вот этот вот, э, перфекционизм Стива Джобса мешал ему запускать проекты. Да, и ты знаешь, еще вот я бы те посоветовала просто расслабиться на я понимаю, это очень тяжело, но посмотри, вот стань троечницей, и посмотри как, может быть, улучшится твоя семейная жизнь. Позволь себе облажаться, вот правда, мир, не ну, не упадет вообще, и у тебя, возможно, улучшатся даже отношения с сем ну, с семьей.
Ага. Ага. А, да-да. Мгм. Мгм. О, да. Ну да. Мгм. Да ведь вот посмотри, сейчас ты говоришь, а меня просто мысль пронзила, а ведь троечники, они часто бывают успешными людьми. Вот вот да? <laughs> Ой, Боже мой!
Именно! Я в специально тебе сказала про троечников. Специально! Потому что троечники- это миллионеры. Понимаешь? Хорошисты, троечники. А вот хорошие девочки и мальчики, отличники, они вот где-то там, на каких-то Да, да.
Да. Да. Да. Да. Барахтаются, всё пытаются усовершенствовать то, что, э, уже давным-давно изобретено, в плане колеса там и так да Ой, спасибо тебе, просто камень с души сняла. <chuckles> Конечно, я обязательно попробую, обязательно воспользуюсь советом, найду книгу и начну новую жизнь, в конце-то концов.
Да. Стопроцентно. Да.